ال الحمّام بقى يعني كان بجد برضه كان صغير أوي أنا ممكن لو قلت لِك هو كان ك كام في كام هتتخضي هو كان 2 متر في متر ونُص.
آه. آه. آه، صغير جدًا، ف بس لأ أنتِ أنتِ هتقدري تنظميه وت أكيد وتعملي له شغل جامد.
ده بُصّي ت أنا عايزة أقول لِك طلّعنا منه 4 استخدامات، تسأليني إزاي أقول لِك إحنا بجد آه، عرفنا هو كان برضه متصمم بطريقة معينة كده، أول حاجة برضه رحّلنا الباب في النُص كان دي أهم حاجة عندنا عشان برضه نعرف نفرش يمين وشمال ما يبقاش الحمّام في ناحية واحدة بس. آآ، وعملنا إيه بقى، إن أنتِ تخشي من الحمّام آآ يمينِك يبقى الحوض وال والتويلت وشمالِك غسالة الملابس وكابينة كده صغيرة لل لل للشاور يعني. آه، وبس، فهنا بق امم.
جميل. جميل. امم. امم. حلو جدًا. صح. آه. آه، جميل جدًا، آه، آه، بس يعني اتنظم برضه، امم.
امم، امم. آآ، وعملنا رفوف كده فوق الغسالة بحيث إن أنا بقى إيه، أخزن عليها كل حاجة بقى بتاعة يعني الفوط، المسحوق الغسيل بتاع الغسالة بتاع الكلام ده.
أي هنا امم. أيوه طبعًا أكيد، أكيد. طب آآ آآ اختيار بقى الأرضيات ده ال مثلًا الفتحة والستاير وحاجات دي بتأثر برضه على المساحة، يعني بتحسسِك أنتِ في مكان أوسع؟
امم. آه، طبعًا جدًا، جدًا. يعني أنا الحمّام عاملاها رمادي فاتح أوي آآ، عشان هو فعلًا كان صغير فكان محتاج إن هو يبقى فاتح وما يبقاش غامق بحيث إن ما ما نحسش إن إحنا ضيّق فوق ما هو ضيّق أصلًا يعني، آآ، وبرّه برضه بقى في الreception وال والأوض وكده، أول حاجة عملتها أصلًا إن الخشب كلّه عملته أبيض، أبيض عادي آآ
يأ آه، الألوان. آه. امم. امم. اهم. آه جميل طبعًا، ده يوسّع الدنيا، يعني الخشب ال الأبيض بيفتّح، بيبقى فاتح، فبيدي كأن ال ال الشقة كبيرة جدًا. آه، ما بيبقاش قاتم يعني، آه.
امم. بالضبط.